С чего ты начинаешь, вот, вообще, когда голод голодна и времени в обрез, но всё-таки готовить всё равно надо?
Мгм. Ты знаешь, когда времени мало, я обычно готовлю что-то из яиц. Иногда я, например, варю яйца и делаю быстрый салат. Мне вот нравится салат с тунцом, иногда я делаю салат из крабовых палочек. Я на этот случай всегда держу и тунец, и палочки у себя дома, чтобы, если что, можно было быстренько к ним обратиться. Или я еще могу делать омлет или просто, вот, какую-то яичницу. Но, мне кажется, что яйца- это самое быстрое, питательное, когда вот времени вообще нет.
Ага. У Понятно. <chuckles> Мгм. Ну да, конечно. То есть ты сразу вот такие, не знаю, там, а, как бы сказать, там, товары или ингредиенты имеешь, да? А, за запасаешься? Окей.
Да, да. Да, потому что я уже себя знаю, я знаю, что, например, тунец у меня вообще прекрасно идет, даже если салат делать не хочется, я его, там, быстренько, не знаю, там, с луком, с майонезом смешала, на хлеб намазала, и всё, уже можно жить, уже жизнь продолжается.
Ага. Понятно, э, круто, да. А вот вик какие-то у тебя есть, н н наверно, вот, не знаю, рецепты-спасатели, вот которые никогда тебя не подводят?
Да. Да, это точно. Вот, у меня, например, 2 есть любимых рецепта. 1- это вариант, как бы, на обед или на ужин. Это я люблю делать бефстроганов. Причём, но это, бефстроганов- это громко сказано, но, э, как бы, делать его быстро, удобно. Я обычно делаю из курицы, потому что это самый такой доступный, да, вариант мяса. Конечно, настоящий бефстроганов надо делать из говядины, иногда я даже и свинину делаю. Там, знаешь, как я делаю? Я быстренько обжариваю мясо, э, потом я бросаю лук обжариваю, э, иногда добавляю грибы, если есть. Потом я мешаю сметану, кетчуп, соль, перец и, э, м, что ещё. И добавляю, знаешь, что? Немножко муки, чтоб вот этот соус был такой густой. И, э, иногда еще добавляю немножко сахара, причем вот я видела, ко мне приходили друзья как-то в гости, они увидели как я готовлю, они очень удивились, что я сахар добавляю к курице. Но ты знаешь, меня мама научила Да, действительно, я когда всем рассказываю, такие: "Сахар в курицу?" Э, но меня мама научила очень правильной, э, идее, что, для того, чтоб еда была вкусная, там очень важно, чтобы был баланс, э, солёного, сладкого и кислого. То есть в данном случае, да, солёное у меня есть, всякие там специи или даже соль, перец. Кислые тоже есть- это кетчуп. А, получается, что если сахар не добавить, то будет, как бы вот, ну, вкусно, но немножечко что-то не то. А сахар, вроде как, прям он не чувствуется сладким, но он, знаешь, делает и палитру богаче, и он, как бы вот, всю вот эту картину завершает. Поэтому, делюсь таким хорошим секретным, э, ингредиентом для мяса, для курицы- это сахар.
Окей. Мгм. <chuckles> Ну да. Мгм. Ага. Окей. Ага. Я бы тоже удивился! <laughs> Окей. Понятно. Мгм. Окей. Да. Окей. <snorts> Ага. Ну, это интересный такой ход, сахар получается. Окей. А вот какие именно продукты у тебя вот всегда в запасе, чтобы такие кулинарные фокусы, как ты говоришь, становились вот возможными?
Мгм. Да. Ну, вот, я уже говорила про тунец. Тунец в банке- это, вообще, у меня, мое любимое, у меня, там, 10 банок в шкафу стоит всегда, э, я люблю овощи, если честно. Я стараюсь, чтобы у меня всегда были овощи и, вот, даже у меня есть небольшая грядка, я выращиваю помидоры и, э, тоже я люблю, знаешь, там, пару помидорок, там, в салат бросить, или в какую-то ту же яичницу или, э, может быть, рис с овощами сделать. А, еще я люблю, чтобы у меня была курица, даже если если просто в морозилке, это всё таки лучше, чем когда ее совсем нет. Э, но я бы сказала, что вот это мои самые, пожалуй, ходовые: курица, тунец, и всякие овощи.
Ага. Вау! <chuckles> Мгм. Окей. Ну, конечно. Мгм. Ну, звучит, ну, прекрасно, вот достаточно, чтобы приготовить что-то. А скажи, вот у тебя есть какая-то маленькая хитрость, наверно, вот которая делает простое вот блюдо какое-то сразу таким, ресторанным или, там, кафешным?
Да. Да, ты знаешь, тоже, вот, мама научила, всё передается из поколения в поколение. Например, а, мне, вот, нравится такая небольшая хитрость, когда приходят гости и в, например, если ты делал салат, ну там не знаю, какое-нибудь оливье, да, делал там в большой алюминиевой миске, э, ты потом его перекладываешь в красивую салатницу, и края обязательно вытереть салфеткой, чтобы не было вот этого вот смазанного, знаешь там, майонеза. И вот казалось бы, да, ну такая мелочь, господи, всё равно все съедят, и всё равно, как бы, о, кто, там, на это смотрит. Но вот почему-то реально, вот когда визуально еда выглядит привлекательно,- это действительно как-то меняет, знаешь, и настроение, и атмосферу и даже, наверно, аппетит повышает. Поэтому я стараюсь, чтобы еда выглядела визуально приятно. То есть прям я не могу сказать, что я, там какой-то супер, знаешь, там, фанат и буду, там, выкладывать укропинки, но, э, если, вот, есть возможность как-то красиво это подать, и я говорю, вот, вытереть края, чтобы это всё так аккуратно лежало на тарелке, я стараюсь так делать.
<chuckles> Окей. <chuckles> Ну да. А. Да. Ну, конечно. Ну, конечно, да. Да. Ну да, ну, ф согласен, вот никто, наверно, не хочет какую-то еду, которая выглядит как тюремная еда, см <chuckles> кушать, даже если она вкусная, да, вот.
Да. Хотя, казалось бы, да, ну какая разница, как выглядит? Господи, съешь уже быстро и всё, особенно если это вот обычный ужин, да, повседневный, но всё равно- нет, разница есть.
Ну, просто <chuckles> скушай, ага. Ага. Ну конечно, огромная разница. Но вот слушай, вот, наверное, что-то вот такое интересное спрошу. Вот был ли у тебя какой-то такой комичный провал, вот который, наверно, стал какой-то семейной легендой или вообще просто такой историей интересной?
Мгм. Ой, был, да. О, мне нравится, есть такая приправа, называется Old Bay Seasoning, там она с лавровым листом. Там лавровый лист, какие-то там перцы разные, соль. И она <clears throat> такая классная для всяких морепродуктов. Я люблю, вот, знаешь, чуть-чуть, но она вот реально такая очень насыщенная и ее надо вот немножечко, чуть-чуть посыпал, и уже прям такой аромат, какой-то богатый вкус. И я один раз хотела что-то приготовить, то ли креветки я варила, да, по-моему креветки. И думаю: о, щас я вот чуть-чуть насыплю, прям вот в самом конце, будет самое то. А не тут-то было! Крышечка открылась, и этого "Олд Бея" у меня высыпалось в кастрюлю, наверно, пол кастрюли. И уже, к сожалению, даже если ложкой это вычерпывать, это уже, к сожалению, вряд ли поможет. Я, конечно, всё, что могла- вытащила, всё, что осталось- осталось. Они были очень солёные, но очень насыщенные, лавровый лист прям ощущался вообще за знаешь, за километр. Ну вот да, такой случай был. С тех пор я уже знаю, что у этих банок крышка не надежная, и это меня тоже, кстати, научило, даже другие банки, э, либо проверять сначала, либо просто, может, там высыпать на ложку или как-то, ну, так аккуратненько высыпать, зная, что они, оказывается, могут в любой момент вот так открыться.
Ага. Окей. Мгм. Ага. <laughs> Вау. <chuckles> Мгм. Мгм. Да. Окей. Мгм. Ну интересно, хорошо. Это такой с смешной случай. А вот давай поговорим про салаты, вот. Вот, многие люди вот делают просто такими маленькими, просто чтобы они были. А вот, ты знаешь, вот как их сделать их, чтобы такими сытными? И такими, чтобы они могли бы быть тоже таким полноценным ужином, а не просто каким-то гарниром?
Мгм. Мгм. <tsk> Ой, ты знаешь, я вообще большой фанат салатов. Вот, мне кажется, для меня идеальная тарелка, идеальное блюдо- это много-много салата овощного и, э, какой-то протеин, там, не знаю: мясо, рыба, курица. Всё остальное Да, почти, да, точно. Всё остальное, всякие там картошки, рисы и прочие углеводы, мне, как бы, ну: есть- хорошо, нет- и ладно. Но вот прям салат я люблю, чтоб было много. Мне нравится, э, добавлять авокадо к разным салатам. Мне кажется, во-первых, это и добавляет калории, особенно для тех, кто там спортом занимается, кому надо добирать всякие эти полезные жиры. Э, ну и вообще, в целом, мне кажется, такой у него вкус приятный, какой-то вот немножко нейтральный, но всё равно добавляет, знаешь, что-то интересное. А еще у меня есть вообще любимый салат обалденный, его готовят с киноа- это такая крупа. Туда добавляют красный лук, я прям рассказываю, мне aж захотелось побыстрее его приготовить и съесть! Да-да-да! А, добавляют красный лук, э, манго и помидоры черри, а заправка к нему- э, много-много кинзы, э, э, лимонный сок, э, соль, перец и оливковое масло. И вот, казалось бы, всё просто, да. Ну, прямо ингредиенты, ну, может, там, манго немножко экзотическое, но, на самом деле, всё остальное, как бы, довольно доступное, но мне это прям так вкусно. Я вот этот салат могу есть, мне кажется, вообще, э, годами! Э, всё, что я вообще люблю, вот такое сочетание кисло-сладкого, э, мне прям это <tsk> хорошо заходит.
Ага. Ага! Ну "Цезарь", нет? <chuckles> Хм. Окей. Н Ага. Да. Есть такое, да. Окей. <laughs> Финитику тоже, да? <laughs> <chuckles> Окей. Мгм. Звучит просто, да. Ага. Мгм. <chuckles> Ой, прям, <chuckles> не жду, не дождусь это попробовать сам как-то сделать, наверное. Окей. Ну давай, допустим, теперь, что вот ты дома сидишь, пришли до гости, вот неожиданно очень. Вот, что ты можешь приготовить быстро и почти из ничего, вот чтобы всех порадовать?
Ага! Да. Мгм. Да. Ой, у меня есть идеальный ответ. У меня есть любимый яблочный пирог, который называется "Гость на пороге". И его суть как раз в этом: что пришли неожиданно люди, у тя дома там, ну, не шаром покати, конечно, но ты явно не готовилась. И этот пирог, <clears throat> э, описание было в книге, такая была книга 100 лет назад, называлась "Девочки, книга для вас". Это было такое, знаешь, как бы, типа практическое руководство по домоводству для девочек, там, ну очень давно, в каких-то 80-х годах. И там в этих книгах обычно писали, там, не знаю, как пришивать пуговицы, как стирать вещи, как там то-сё. И вот в том числе всякие такие простые рецепты, и был вот этот рецепт. И я его приготовила 1 раз, когда в школе училась, там не знаю, в каком-то 5 классе. И с тех пор это вот мое стало такое блюдо. Я делюсь им со всеми подружками, родственниками и так далее. Короче, там так его готовят: берешь 3 яйца, стакан муки, стакан сахара. Правильно, записывай. Э, 3 яйца, стакан муки, стакан сахара, ну и яблоки. Яблоки, как бы, можно кислые, можно сладкие, конечно покислее, наверное, лучше, но там уже, если честно, вообще без разницы, вот особенно щас, э, хорошо- скоро будет урожай яблок. Вот отличный э, рецепт И, э, что еще? Всё, всё это перемешал, поставил в духовку, всё достал, посыпал, э, корицей и все готово. Красота, боже мой! И можно и с мороженым, можно и просто с чаем. И если честно, как бы, это и удобнее, чем готовить какой-то прям ужин. Потому что десерт, знаешь, приготовился, там чай попили, порадовались и ушли. И очень легко готовится, прям я его обожаю- "Гость на пороге".
Ага. Давай. <chuckles> Ну да. Мгм. Ну, интересно, мгм. Ага. Записываем. <chuckles> Окей. Хорошо. <chuckles> М. Вау! <snorts> Ага. Ну, окей. Мне кажется, вот гости никогда у те не выходят из твоего дома какими-то несчастливыми, да? <laughs>
Мгм. Да, я стараюсь, чтобы так и было. Всё правильно.
Ну окей, супер, я рад. Вот давай теперь про какие-то поездки поговорим. Есть ли у тя какое-то блюдо вот, которое тебя всегда как-то выручает в поездках, ну, или условиях какой-то совсем такой минимальной кухни?
Мгм. Да, конечно, "Доширак". <laughs> Нет. А, на самом деле, а, я люблю, ам, а, брать с собой бутерброды делать, и я стараюсь эти бутерброды делать какими-то такими сытными, знаешь, чтобы там были и овощи- там, не знаю, листья салата, огурец, а, и, например, масло или творожный сыр, и какая-то там колбаса. А, меня вот эти бутерброды всё время выручают, а, что еще люблю- фрукты брать с собой. Ам, и иногда делаю выпечку. А, иногда еще пироги пеку, или жарю, точнее, на сковородке, но это прям если у меня совсем вдохновение есть, время есть, ингредиенты есть. Там, знаешь, все звёзды должны сойтись, чтобы получились пироги. Э, но вот это тоже очень удобный вариант для поездок, вот этих пирогов нажарить с собой, и их можно, как бы, они и холодными хорошо идут, можно и разогреть, если есть где, прям отличный вариант.
<laughs> Окей. Ага. Мгм. Окей. Мгм. Ага. Окей. Ну, мне кажется- да, на поездках так точно не останешься каким-то голодным. Ну окей. А вот какие вот у у тя, не знаю, вот мне полезно вот будет узнать, наверно, вот какие специи или вот соусы какие-то ты считаешь вот обязательными в кухне, чтобы вот как-то оживить любое блюдо?
Мгм. Ну, конечно, м, соль, перец. А, мне паприку нравится добавлять, особенно во всякие там, а, овощные блюда, э, но она тоже не везде подходит, например, к рыбе, мне кажется, не очень. А я люблю сушеный укроп, вот мне кажется, он тоже добавляет такой интересный, знаешь, и аромат, и привкус, вроде ненавязчивый, но такой, заметный. А еще, знаешь, я для себя открыла, что мне помогает выставлять эти специи куда-то рядом с плитой, вот потому что когда у меня был отдельный шкафчик для всего этого дела, я туда всё, знаешь, купила, наставила и благополучно забыла. Потому что, знаешь, когда готовишь, особенно, если в это вот ежедневная какая-то готовка, если чего-то нет под рукой, ты даже ну да, настолько уставшая, что даже не хочется думать: ой, где там у меня, там, какой-нибудь, знаешь, там, засушенный кролик, или что-то. Поэтому я все эти специи выставила рядом с плитой и у меня теперь стоит там и этот, э, имбирь, и кумин, и чё тока нет. То есть такие специи, которые добавляют и вкуса, и запаха, и вообще вот такую делают насыщенную палитру. И мне кажется, вот это мне очень помогает, так что советую.
Мгм. Окей. Мгм. М-да. <chuckles> Да, бывает такое. Мгм. Мгм. Ага. Окей. Ну я записал опять вот это. Окей, наверно, ну, последний вопрос я у тебя спрошу. Вот ты сказала про курицу вот. Тебе не становится иногда вот скучно, когда ты всегда кушаешь курицу? Бывает же такое, да? Вот чем ты любишь это заменить?
<laughs> Мгм. Да, бывает. Да, но, слава богу, рецептов курицы много, и я стараюсь, знаешь, как-то менять. Вот особенно ст <clears throat> стараюсь менять кухню. Например, э, там попробую какую-то курицу с итальянским оттенком, да, может, в каком-то томатном соусе или в каком-то кремовом таком соусе, а завтра попробую курицу какую-нибудь, там, азиатскую: это соевый соус, кунжут, вот такое всё. А потом попробую, там, какую-то, э, не знаю, там, арабскую, там какие-то свои другие нотки. И мне кажется, что, в принципе, курицу можно приготовить по-разному, чтобы это всегда было интересно.
Окей. Ага. Да, и, <chuckles> мне кажется, таким образом так другая даже мясо не нужно будет. Ну окей.
Да, ой, это точно, это точно.
Понятно. Ну, спасибо тебе огромное за такие живые и вроде бы полезные советы. Теперь я вот Мгм. Теперь я вот точно знаю, с чего как-то начать свой вечер, что ли, на кухне. <chuckles>
Ой, тебе спасибо. <giggles> Здорово! Ну, удачи! Спасибо, рада была пообщаться с тобой!
Да. До скорой встречи!
Да.